Oke, jadi work from home itu sebenarnya, eee, boleh, tapi kayaknya, eee, jarang banget orang yang di ACC ya, kecuali kayak emang kalau lagi sakit kayak gitu tadi. Tapi, mmm, soal produktivitas sendiri gitu, kayak, eee, bos kamu kan tadi kayaknya lebih fokus ya, kalau misalnya nanti daripada ada diskriminasi atau iri-irian karena sering dibolehin izin fleksibel atau WFH gitu. Nah tapi, eee, bos kamu pernah gak sih khawatir soal nanti kayak, eee, nanti apa nih, eee, produksi pabriknya jadi terhambat kayak gitu?
Eee, enggak sih. Jadi, eee, kan dia tuh selalu kasih kayak, apa namanya, <tsk> kasih poin-poin penting gitu ya. Jadi, walaupun kamu misalnya kerja tadi ya, te terlambat atau misalnya masuk enggak yang jam 8:00, itu dibilang "Pastikan kamu tuh enggak ada meeting pagi." "Ya, kalau misalnya kamu pingin fleksibel waktu," gitu kan. "Terus kalau misalnya mau kerja dari rumah ya, pastikan kalau ada saya telepon atau ada telepon penting dari region atau global ya kamu angkat jangan sampai terlewat," dia ngomong gitu, sama pasti kan kayak kerjaan-kerjaan yang memang butuh 1 kali 24 jam itu bisa kerjaan-kerjaan dari global atau regional kan, itu memang gak boleh gak dijawab, eee, dengan waktu rentang 1 kali 24 jam. Karena kan, orang-orang itu biasanya butuh untuk memberikan data itu ke pihak berikutnya gitu, yang which is itu biasanya orang-orang global, gitu kan. Nah makanya, ya itu sih, eee, jadi kayak bikin perjanjian di awal gitu loh, supaya enggak, eee, apa namanya enggak miskomunikasi. Tapi, kalau misalnya, eee eee, kalau yang, atasan aku sekarang tuh kayak lebih nanya gini, "Kalau kamu misalnya masuk ya, kayak kerja dari rumah itu siapa yang gantiin posisi kamu di kantor supaya saya bisa tanya?" Nah, itu aku harus siapin sih Biasanya tim aku aku delegasikan, "Nih ya, nanti Bapak kemungkinan akan nanya ini ini ini," terus aku kasih tahu progress-nya sampai sini sini sini, gitu sih.
Mhm mhm. Oke. Oh, oke oke, paham. Jadi, mmm, emang tetep kamu harus aktif juga ya, walaupun kamu izin fleksibel atau WFH gitu. Tapi nih selain tadi kan kamu bilang kalau misalnya kayaknya kamu minta jam kerja fleksibel itu biar demi, eee, apa ya, tujuan perusahaan lagi ya pada akhirnya, pernah nggak kamu minta jam kerja fleksibel karena urusan pribadi gitu? Misalnya kamu kayak sebenarnya perlu, eee, nemenin keluarga anggota keluarga gitu, ke rumah sakit atau apa gitu, pernah nggak?

Jadi sebetulnya kalau d eee, kan karena aku kerja di pabrik kan. Kalau pabrik itu memang pasti mulainya tuh kalau dari operator tuh mulai dari jam 7 pagi. Ya kan. Karena itu pabrik beroperasi 24 jam. Ya kan. Tapi kalau di, kayak aku nih, kayak level stafnya itu. Masuk itu kan memang jam 8.00 sampai jam 5.00. Nah, tapi, sebetulnya di kantor itu ada aturan tadi, boleh masuk kerja itu boleh fleksibel. Jadi sebetulnya yang penting 8 jam kerja. Nah, tapi kadang-kadang tergantung atasannya. Kalau atasannya kayak misalnya terlalu ketat banget gitu ya, "Gak bisa. Masuk pabrik tuh harus jam 8.00," gitu. Ya udah kita mau nego sampai kayak apaan juga juga nggak bisa, karena tergantung atasannya, tapi sebetulnya memang boleh di peraturan perusahaan itu untuk kita kerja sefleksibel itu, cuman mengingat karena pabrik yang mulainya dari jam 8.00 nggak mungkin kalau kita datang di atas jam 9.00 gitu sih.
Mhm mhm. Ya. E mhm. Oh, oke oke jadi, eee, berarti apakah bos kamu itu beda-beda? Soalnya kamu bilang kayak tergantung bosnya tadi?
Iya jadi, eee, itu kursi panas lah orang bilangnya. <chuckles> Setiap 1,5 tahun ganti pimpinan.
<chuckles> Oh oke. Jadi, eee, tergantung pimpinan, dan apakah pimpinan kamu saat ini tuh membolehkan jam kerja yang fleksibel?
Eee, enggak. Jadi gini, jadi pimpinan, eee, masa kepemimpinan nih jadi kan, eee, apa namanya, mmm, bisnisnya itu kan memang, eee, ada ada 3 tipe bisnis gitu kan, yang yang bergerak di usahanya gitu kan. Nah, itu tuh tergantung dari dia bisnisnya dari mana gitu kan. Nah, bisnisnya kalau misalnya dia dari upstream gitu ya. Kan bisnisnya tadi ada bi ada upstream, ada midstream, ada downstream, ya kan. Nah, bis eee, upstream tuh jadi bagian hulu kan. Nah bagian hulu itu, ya itu dia tuh memang, eee, apa namanya, kerjanya itu memang tepat waktu ya. Jadi mereka tuh orang-orang yang suka kerja itu lebih cepet. Jadi kayak misalnya jam 7.00 pulang jam 4.00 gitu kan. Nah kayak kita di midstream ya kan, kebetulan pabrikku masuknya dalam midstream usahanya. Nah, midstream itu kerja dari jam 8.00 sampai jam 5.00 ya kan. Nah kalau yang di downstream. Itu ada ada bagian itu juga, nah itu lebih fleksibel lagi. Orang mau masuk jam 9.00, jam 10.00 gak papa, tapi rata-rata mereka jam 9.00 balik itu jam 6.00. Nah tergantung atasannya yang tadi aku bilang, kalau dia dari upstream ya gak bisa tuh telat-telat jam 8.00 paling boleh-boleh telat ya 15 menit lah sampai 30 menit lah. Itu. Tapi kalau di bawah si yang di downstream mah terserah, kamu dateng jam berapa yang penting kerja 8.00 jam.
Mhm. Mhm. Oke, iya. Oke. Oh, heeh heeh. Oke heeh, jadi berarti ini kamu posisinya di downstream itu tadi ya?

Iya, betul.
Oke oke, nah biasanya nih kamu kayak, mmm, apa ya, ngobrolin itu tadi, itu apakah secara langsung kayak H-1-nya melalui tatap muka atau kamu, eee, lewat pesan singkat aja boleh, atau kayak lebih formal lagi lewat email?
Iya, jadi biasanya, eee, aku tuh kalau bisa sebisa mungkin nyam menyampaikannya, eee, H-1, karena ya tadi takutnya kan dia butuh sesuatu kan dia kalau misalnya kita mau pengaturan fleksibel gitu kan. Atau misalnya tadi yang aku bilang boleh juga ternyata di kantor tuh kerja dari rumah asalkan atasan setuju tuh boleh. Nah, itu tuh kayak kalau aku lebih kayak kasihan ke atasan aku sih kalau misalnya, eee, dia butuh sesuatu tapi kitanya belum dateng gitu kan.
Mhm. Iya. Mmm, mhm mhm.
Tapi kalau misalnya, eee, tadi ditanya, apa namanya, lewat apa, aku biasanya tatap muka karena menurut aku kayak lebih meyakinkan aja sih. Tapi kalau memang nggak nggak nggak bisa sih biasanya kalau memang mendadak gitu ya, aku biasanya lewat lewat teks, eee, atau chat di di WhatsApp.
Oh. <chuckles> Oke, heeh heeh. Berarti, eee, tadi kamu bilang selain jam kerja fleksibel kayaknya kamu berarti, eee, pernah ngajuin kayak kerja work from home gitu?